อ๋อ เห็นด้วยมาก ๆ เลยเนาะ แบบการพูดคุยหาทางออก แบบเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยค่ะ คนฝั่งตรงข้ามที่เขารับฟังเราเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเสนอวิธีการแก้ไขมาเนาะคุณบ้าน แต่การที่เขาแค่รับฟัง เป็นผู้ฟังที่ดี ก็เป็นอีก 1 วิธีนะคะ ที่ช่วยให้เราได้แบบผ่อนคลายแบบได้ดีเนาะ
ใช่ อา ใช่ ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ เห็นด้วยเลยค่ะ ก็คิดว่าแบบ จริง ๆ อะ การระบายหรือมีคนที่แบบ เออ เข้าใจเรา รับฟังเราว่า เออ ทำไมเราถึงทำแบบนี้ ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่ามันดีนะคะ อย่างน้อยอะ เราอะมันก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะค่ะ แต่แบบเปรียบเทียบกับบางคนน่ะค่ะ แบบเขาแบบเหมือนไม่มีใครให้บอก ให้พูดให้กล่าวด้วยซ้ำ เขาก็เลยแบบ เออ คิดมาก แล้วมันแบบจะกลายเป็นการแบบคิดวนอยู่คนเดียวอะค่ะ
อืม ค่ะ อา ใช่ค่ะ อืม ใช่ อือฮึ เนาะ อืม ใช่ ๆ ๆ อืม ใช่ค่ะ เห็นด้วยมาก ๆ อืม เห็นด้วยมาก ๆ เลยค่ะ คุณหมวก เนาะ บางคนอะค่ะ การที่จะหาใครสักคนที่แบบมาปรึกษาเนาะ มันเป็นสิ่งที่แบบว่ายากเนาะ เราก็แบบเข้าใจเขาเหมือนกันเนาะ ดังนั้นเนี่ยค่ะ โอ้โฮ แล้วยิ่งแบบปัจจุบันเนาะ ปัญหาความล้มเหลวเนี่ยค่ะ มัน ก อาจจะเกิดขึ้นแบบบ่อยก็ว่าได้เลยเนาะ ดังนั้นเนี่ยค่ะ เราต้องแบบหาวิธีแก้ปัญหา ใช่ ใช่เลย เราต้องหาวิ เตรียมวิธีการรับมือกับความ ปัญหาเหล่านี้ไว้ดี ม ดีกว่าค่ะ เผื่อแบบเราเจอเราจะได้แบบไม่ช็อกเกินไปเนาะ
อา ใช่ ใช่ ด้วยเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วย ใช่ ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ เห็นด้วยเลยค่ะ แบบบางทีอาจจะต้องแบบหาคนที่แบบไว้ใจได้คอยปรึกษา อะไรแบบนี้
อืม อา ใช่ค่ะ ใช่ ยังไงวันนี้ คือรู้สึกขอบคุณคุณหมวกมากเลยนะคะ ที่แบบมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันนะ รู้สึกว่าแบบได้รับข้อคิดเยอะมาก ๆ เลยค่ะ
ใช่ ค่ะ ขอบคุณคุณบ้านเช่นกันค่ะ ที่มาแลกเปลี่ยนเรื่องความล้มเหลวกันค่ะ ได้แชร์ประสบการณ์กันค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ อืม อืม ได้เลย สวัสดีค่ะ ค่ะ

ก็คิดว่ามันก็อาจจะช่วยได้นะคะ เพราะว่าอย่างน้อยอะ เราก็แบบ <tsk> เหมือนไม่กลับไปทำผิดซ้ำ ๆ เดิม ๆ เนาะ มันเหมือนแบบ เราก็แบบ เอ่อ ได้แบบข้อคิดอะไรแบบนี้ หรือเปล่าคะ ก็คือแบบเออ เราก็อาจได้เรียนรู้กับมันแล้วว่า ถ้ามันเกิดเหตุการณ์เดิม ๆ อีกอะ ถ้าเราทำแบบเดิม ๆ อะ แล้วเราเคยแบบพลาดมาแล้วอะ เราจะแบบรู้สึกยังไง เราจะเป็นยังไง อะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะ แล้วของทางคุณบ้านล่ะคะ ถ้าสมมุติว่าแบบว่าคุณบ้านเนี่ย มีวิธีจัดการกับความรู้สึกแย่ หลังล้มเหลวยังไงบ้างคะ?
อา ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อืม อืม <swallows> อา โอ้โฮ ค่ะ โอ้โฮ! แน่นอนว่า 1 คือเราต้อง สำหรับบ้านแล้วนะคะ เวลาเจอความรู้สึก หรือว่าความล้มเหลวแย่ ๆ เนาะ ก็ต้องหาที่พึ่ง หรือว่าที่ปรึกษาก่อนค่ะ แล้วก็เล่าเรื่องต่าง ๆ เนาะ แล้วก็สำหรับบางคน เขาก็อาจจะให้วิธีการแก้ไขปัญหาเนาะมา แต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาที่เราเจอ มันไม่สามารถแก้ไขได้เนาะ ก็อาจจะเป็นคำปลอบโยนแล้วกัน ที่แบบได้รับมาค่ะคุณหมวก ก็รู้สึกว่าแบบ โอ้โฮ! มันก็ค่อนข้างที่จะจัดการกับความรู้สึกเครียด ความรู้สึกแย่ได้ดีเนาะ ถ้าเกิดบางครั้งอะค่ะ เราเนี่ยเลือกที่จะเก็บมันไว้คนเดียวเนาะ คุณหมวกแน่นอนว่า โอ้โฮ! เราไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ แล้วก็การเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเนี่ยค่ะ มีแบบเหตุการณ์ยกตัวอย่างให้เห็นเยอะมาก ๆ เลยก็คือ เกิดความเครียดปุ๊บ ส่งผลต่อสุขภาพจิต อาจจะถึงขั้นแบบว่า โรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย ใช่ รู้สึกว่า ถ้าเกิดว่า มีความเครียดเนาะ ไม่ว่าจะเกิดจากความล้มเหลว ความเหนื่อย หรืออะไรเนี่ยค่ะ ทางออกที่ดีที่สุด คือการหาวิธีการผ่อนคลาย ซึ่งแน่นอนว่า แต่ละคนเนี่ย มันก็อาจจะมีวิธีที่แบบแตกต่างกันเนาะคุณบ้าน บางคนอาจจะแค่แบบว่า ไปอยู่ที่สงบ ๆ ก็สามารถช่วยได้แล้ว แต่บางคนเนี่ย ถึงขั้นแบบว่า ต้องการคนให้คำปรึกษา ต้องการแบบความอบอุ่น อะไรแบบนี้เนาะ ใช่ ก็ถือว่าแบบ อืม อา แล้วคุณบ้านล่ะคะ ค่ะ?
อา อา อา ใช่ อือฮึ ค่ะ อา ใช่ ซึมเศร้าอีก ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ เห็นด้วยเลยค่ะ อย่างของ อย่างของหมวกอย่างเงี้ย หมวกคิดว่า หมวกคิดว่า แบบเหมือนถ้าสมมุติว่า เราแบบ เอ่อ ล้มเหลวหรือว่าแบบ อ่ะ ทำอะไรแบบเหมือนแบบอาจจะ ไม่ถึงกับขั้นล้มเหลว อาจจะแบบทำอะไรแล้วแบบไม่ได้ดั่งใจ ตามที่แบบตัวเองวางไว้ คาดฝันไว้อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ก็รู้สึกว่า เออ อันดับแรก อะ เราอยากได้แบบคนแบบคอยรับฟังคำปรึกษาของเราอะค่ะ ประมาณนี้เลย ใช่ค่ะ เพื่อที่แบบ เอ่อ เขาจะได้แบบ ช่วยเราแบบคิดหรือแก้ไขเนาะ อะไรแบบประมาณนี้
อา ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา อืม โอ้! เห็นด้วย เห็นด้วย อืม
ใช่ค่ะ มันก็รู้สึกว่า การที่เราแบบได้ระบายกับใคร ใช่ คิดว่าการที่เราอะ ได้ระบายกับใครไปสักคนหนึ่งอะค่ะ มันก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ แล้วบางทีก็รู้สึกว่า เอ่อ รู้สึกดีขึ้นด้วยค่ะ ที่เราแบบ เออ ได้ปล่อยระบายไปกับใครสักคนหนึ่ง มันเหมือนแบบ เออ เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะค่ะ
ใช่ ๆ ๆ เห็นด้วยเลยค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ